สำหรับผมนะที่มันตลก ที่ ที่มันเอาเรื่องจริงที่ Frank Abagnale ในชีวิตจริงอะพี่ ที่มันเอามาเล่าในหนัง อะไรอย่างเงี้ย
อะฮะ อุ๊ย เล่า เล่าให้ฟังหน่อยสิ
มันจะเป็นแบบ คือถ้าเป็นสมัยนั้นกะ การโกงเช็คอะพี่เป็นอะไรที่
อา อา เริ่ม เริ่มนึกออกแล้ว อะ
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ปกติสำหรับเด็กอายุ 10 17 16 ไงพี่ คือ แปลกประหลาดแบบที่ แบบ คือผมไปดูครั้งแรกผมยังอึ้ง โอ้ เด็กสมัยนั้น อายุแค่นี้แบบ ห ปลอมเช็ค อะไรกันเนี่ย มันจะมี ฉากหนึ่งที่ คือ
อา อา
ฮ เขาเรียก เขาชื่ออะไร? อ๋อ ช เขาชื่อ Carl Hanratty ที่แบบกำลังจะไปจับ อ่า ไอ้ Frank เนี่ยแหละพี่ที่กำลังขึ้นเป็นโรงแรม อารมณ์แบบเหมือน Frank มันก็ปลอมตัวเป็นแบบ อารมณ์แบบปลอมตัวเป็นแบบเหมือนตำรวจอะพี่ว่า มาสืบว่า ใครแบบเป็นคนปลอมเช็ค อะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้มันตลกที่ว่าแบบไอ้ Frank ใช้ชื่อในนามแบบ Barry Allen ผมก็เลย
อะฮะ โอ้โฮ อา ๆ
ก็ อ๋อ ใช้ชื่อการ์ตูน The Flash มาแบบ เป็นปลอมตัว ซึ่งพอไอ้ตำรวจนั้นมารู้ทีหลังว่า อ๋อ นี่เป็นชื่อในกา หนังสือการ์ตูนนะ ผมก็ เออ ก็ตลกแบบ ตลกแบบ แบดโจ๊ก นะพี่ที่แบบโดนหลอกอะไรง่าย ๆ อย่างเงี้ยพี่
อือ เออ ครับ ก็ เออ เออ ๆ มันเป็นเด็กอะ เออ ๆ
ผม ผมก็เลยแบบ โอ้ หนังเรื่องนี้แม่งน่าสนใจว่ะ อะไรอย่างเงี้ยพี่
อือ เออ ก็คือ ว มัน มัน แบบว่ามันเป็นเด็ก ด้วยความที่มันเป็นเด็กอะ แต่ว่ามันเก่ง แต่มันก็ยังคิดไม่รอบคอบพอ มันก็เลยเอาชื่อ ใน ตัวการ์ตูนมาตั้ง เออ
แต่ ใช่พี่ หนังสือการ์ตูนนะพี่ เออ ผมก็เลย โอ้ ว้าว เหมือนกันนะว่า โอ๊ย โดนเด็กหลอก อะไรอย่างเงี้ย พี่
เออ อือ มีเหมือนกันนะที่ตอนเนี้ย ที่ล่าสุดอะ ที่เคยเห็นน่ะ ที่มันเป็นเด็กที่ว่า เขาจะ hack hack บิตคอยน์ น่ะ
ครับ